Ah, okey. Ah, alam mo maraming salamat, ah, kasi pa ah, binuksan mo din 'yong isip ko, sabagay hindi ako hindi ako sure do'n kung kontrata ba 'yon or parang, ah, ano terms and conditions lang do'n sa ano namin, sa training namin. Ah, oo, hindi ko hindi pa ako sure do'n. Pero, ah, alam mo siguro ang pinakamabigat kung bakit ko din 'yon pinili is, ah, parang, ah, 'yon 'yong mag-o-open sa akin ng door, para sa kasi pe parang pangarap ko din talaga na makapasok sa ganitong ano ah, kasi 'pagka ah, siguro nag-ano na ako ng, ah, sarili kong kliyente mas malaki kasi 'yong kikitain ko. So, kailangan ko lang talagang magtiyaga muna. Oo, 'yon 'yong pinakaano ko dun. Pero alam mo maraming salamat, ah, marami akong natutunan.
Oo. Ah, okey. Mm, tama. Oh, 'yon pala. Oo naman. Thank you din.